بُصّ أنا لو صاحية الصبح وعندي مشوار وباجهز وعندي وقت، هاشغّل فيروز أسمعها وأنا بالبِس وأستنى القهوة تبرد، أوّل ما ألبِس أروح بقى شاربة القهوة وكده وفيروز شغّالة، بس لو عندي وقت، بس عادةً ما عنديش وقت، <chuckles> بس لأ يعني في الأيام الفاضية، أنا فعلًا باعمل كده لو صاحية رايقة كده، والدنيا جميلة، أرُوح مشغّلة فيروز بقى ومضبطة كوباية القهوة بتاعتي، والدنيا تمام.
امم. آه. امم. حلو. <chuckles> امم، يعني أنتِ تقريبًا عندِك بال بالقهوة أكتر طَب وبالشتا؟
بالنسبة بالشتا، لأ، تقريبًا باميل باميل للأغاني ال الحزينة شويّة، ال الناس الجُداد، يعني مثلًا كُنّا في أواخر الشتا قبل اللي فات والحاجات دي، فاهم كده يعني.
اهم. آه، دي لإليسا؟
آه كنا في أواخر الشتا قبل اللي فات، زي اليومين دول عِشنا مع بعض حكايات.
آه بُصّي عايزة تغني صدقيني أنتِ عايزة تغني. <chuckles> أنتِ ع
<chuckles> نفسي بس صوتي مش سامح لي.
أنتِ عايزة تغني آه، يعني الحاجات اللي زي ديّة ف ف ف ف تقدري تقولي كده برضه إن هي بيبقى في أوقات معيّنة من اليوم بت بتفرِض أو يعني بتسحب مُودِك شويّة ناحية أغاني معيّنة.
امم، امم فعلًا إنه يعني مش مش أنا باسمع فيروز في نُصّ اليوم عادي، بس
طَب لو دخلنا بقى حلو، لو دخلنا بقى لل للذكريات شوية، التجارب وخصوصًا لو تجارب سيئة، أو جروح قديمة أو كده، وفي أغاني كتير بقى ب ب ب يعني بتلمّس أوي على الحتّة ديَّة وخصوصًا مع البنات، أنتِ بقى إيه، إيه رأيِِك في الموضوع ده، بيحصل معاكِ والَّا إيه؟
باق امم. امم. أوبّا! أوبّا! <chuckles> أوبّا، موضوع صعب ده. طَب، طَب بُصّ، هاقول لك على أغنية أنا كُنت سمعتها قبل كده مع صديق، آآ، إحنا كنا مع بعض في المدرسة، وكنا صحاب قريبين جدًا يعني، آآ، هي أغنية لمُغنّي برضه حاجة كده شبابي مش معروف اسمه نور الدين الطيار، الأغنية اسمها مرايتي أو حاجة شبه كده، مش فاكرة بالضبط، بس الأغنية دي عامةً أغنية حزينة نوعًا ما أو حزينة بالنسبة لنا، آمم، هي أغنية حزينة و وهي حزينة أكتر بقى ح يعني بالنسبة لي حزينة Extra بسبب إنّه، هي بقِت ذكرى لشخص اللي كان آآ، صديق وقريب مِنّي، وكان يعني معاملة الإخوات ما بيننا والأهل عارفين الأهل وكده، وبعد كده الصديق و كُلّ الحاجات دي اختفت، فطبعًا ذكرى حزينة بالنسبة لي.
ها. أوكي. تمام. أوكي. تمام. آه. آه.